Oke. Kalau aku sih, mikirnya ke hutan itu kan emang be jadi apa ya, sumber salah satu sumber oksigen terbesar ya, kalo menurut aku, mhm.
Mhm. Oke. Paru-paru dunia ya, Kak, ya, disebutnya? Mhm.
Iya, jad bisa jadi paru-paru dunia hutan itu, eee, nah, eee, selain itu juga si hutan itu kan bisa menyerap kayak karbon dioksida ya, Kak. Untuk mem mhm, untuk me apa ya, istilahnya me
Mhm. Oke, betul.
Aduh, apa sih bahasanya, Kak, kalau untuk menyaring itu ya? Iya, mereduksi ya? Iya, untuk mengurangi ini ya, karbon dioksida dan mungkin kalau di tempat aku juga masih terasa sejuk sih, Kak, karena di tempat aku masih banyak pepohonan gitu. Masih seperti hutan-hutan gitu sih, Kak. Hmm.
Untuk m mereduksi, mengurangi? Mhm, mengurangi. Mhm. Iya, betul. Oke. Mhm mhm. Mmm, jadi kalau misalkan nggak ada hutan, itu gimana Kak? Jadi bakalan
Mhm. Udaranya sih pasti he udaranya sih pasti nggak sejuk sih, Kak, soalnya aku pernah kayak apa ya, ngerantau gitu bukan ngerantau sih istilahnya, kayak, eee, ke kota itu untuk heeh, untuk kayak kuliah gitu sih, Kak. Tapi masih sesama daerah sih sebenarnya. Nah itu, aduh rasanya tuh kayak panas banget gitu loh, di sana, Kak. Mhm, karena
Mhm. Pergi ke suatu kota? Mhm. Iya. Iya. Panas banget, iya. Karena jauh dari hutan, jauh dari tumbuh-tumbuhan juga ya, Kak?
Iya, pohon pepohonannya juga dikit banget, Kak, di sana. Heeh.
Dikit? Oke. Oke. Terus kalau hutan hu hilang nih, Kak, menurut Kakak apa nih yang paling pertama yang akan kita rasakan sebagai manusia, Kak?
Mhm.